Alors j'ai un sentiment j'éprouve un sentiment de culpabilité, heu, en ce moment. En fait, c'est, heu, c'est vraiment, heu, ce sentiment de de prendre du temps pour créer. En fait, heu heu, justement, me sentir coupable, heu, parce que, bah, je trouve pas, heu en fait, j'estime que je manque aussi, heu, beaucoup de temps et le résultat, heu heu, à la fin, en fait, n'est pas, heu, n'est pas à la hauteur de mes espérances.
D'accord, ouais, bah, ça se comprend, effectivement, de de vouloir culpabiliser, heu, pour quelque chose que tu tiens peut-être à cœur, que tu aimerais, heu, prendre du temps pour, heu, pour créer. Et, quand tu dis de créer, justement, ce serait quel projet créatif? Heu, pour pour quelle chose exactement?
Bah, en ce moment, en fait, je suis, heu, en pleine création d'un en fait, heu, de, heu, pour un événement sportif. En fait, j'essaie de vraiment de de m'appliquer, heu, pour créer un événement sportif, heu heu, en fait, heu, d'envergure. Mais, en fait, heu, j'ai je trouve pas les solutions, heu heu, nécessaires à des pr problèmes, en fait, heu, qui sont confrontés, c'est normal, hein. Il y a toujours des des des des obstacles, heu, des problèmes, heu heu, qui sont qui me sont confrontés, en fait, heu, sur ma sur mon chemin. Et mmh et en fait, le temps que je consacre à ce projet là, en fait, heu, bah, je le perds, heu
Mmh mh. Mmh mh.
heu, à côté, bah, heu, justement, heu heu, bah, il y a le travail aussi, heu, mes occupations, heu heu, que ce soit ma vie personnelle, heu, voilà, heu heu, avec la famille ou ou mes, ou, heu, mes loisirs. Et, en fait, j'ai j'ai je je sens comme un un frein, en fait, comme si j'étais à l'arrêt, par rapport à ça, en fait et et c'est comme si, heu et bah, toutes les heures que j'ai passées, heu, bah, m'ont ser m'ont pas servi à grand chose. Heu, parce qu'au final, heu, je vais pas dire que je suis toujours resté à au moins point de départ, mais, heu, bah, j'avance, mais mais à un rythme, heu, très, très, heu, lent, quoi
Bien sûr, oui, bah, je comprends.
donc, heu. C'est
Effectivement, je comprends ton sentiment, heu, dans le sens où, bah, tu es plutôt pris, heu, bah, par ta vie perso, comme tu le dis, par les autres choses à côté, les aléas de la vie, tout simplement. Et que, bah, là, tu aimerais consacrer du temps, heu, dans quelque chose que tu aimerais faire. Et c'est bien aussi, parce que, bah, ça veut dire que, heu, bah, que, tu tiens à cœur ce ce projet là, que tu veux peut-être le le faire correctement, aussi. Donc, heu, ça, c'est c'est également une bonne chose. Et heu, depuis quand, à peu près, tu ressens cette culpabilité? Parce que, heu, est-ce que, peut-être, qu'avant, heu, tu tu as fait d'autres projets qui qui fonctionnaient bien, où tu arrivais à mieux gérer mentalement, émotionnellement, et qu'aujourd'hui, tu culpabilises plus? Est-ce que c'est récent, cette, heu, sensation?
Mmh. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, heu, bah, en fait, cette, heu ce sentiment de culpabilité, ça ça vient de vraiment de de cette, heu je vais pas dire que je suis impatient, mais c'est vrai que j'ai fait par le passé, heu, bah, des des des tâches, des projets. Heu, j'ai mené des projets à bien, heu bon, même s'ils ont duré, heu, plus de 5-6 mois, mais ils s voilà, j'ai j'ai j'ai je je sentais, en fait, un sentiment de satisfaction, heu, de réussite. Et puis, heu et puis le le ce sentiment là de se dire: «Bon, j'ai quand même réussi à, heu, malgré, voilà, toutes les heu, tous les obstacles, heu, les embûches, voilà, à vraiment, heu heu, arriver à un point B, quoi» et puis, là, en fait, heu, j'ai plus la même fréquence, heu, de de, heu, je je vais pas dire que je suis plus plus aussi rapide qu'avant. Mais, heu, hem, j'ai je mets beaucoup plus de temps à trouver des solutions que heu, aux auxquelles, auparavant, en fait, heu enfin vraiment, c'était du tac au tac. Heu, je dirais, heu j'arrivais vraiment à à à, heu, à me sortir, en fait, heu, de de l'obstacle très rapidement et puis, là, heu, c'est un frein, en fait. J'ai j'ai j'ai il y a un manque d'inspiration aussi, heu, il y a un manque d'inspiration et ça me frustre. Et puis, heu et puis, heu et puis, en fait, c'est un engrenage parce qu'on se dit, heu, voilà, heu heu, quand j'ai une occupation à faire et voilà, heu, ce soir, je finis à 19:00, donc, heu, à 19:00, heu, je dois être sur mon PC, en train de heu, pour avancer un peu. Et puis, quand il y a quelque chose qui arrive en en chemin et bah, ça me freine et en fait, c'est c'est ment ça agit sur, heu, sur l'aspect mental, derrière, heu, de se dire: «Ah bah, je peux pas, heu, je peux pas avancer comme je veux», donc, heu, directement, en fait, ça ça ça ça freine. Et puis, heu, sur le temps, en fait, ça démotive un peu, ça décourage. Même si, voilà, j'ai une force, heu, de de motivation, vraiment, heu, assez poussée, mais, heu, c'est vrai que ces ces petits moments là, heu, bah, ça fait douter, en fait, c'est le doute qui est qui s'installe, heu heu, directement.
Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Bien sûr. Mmh mh. Oui, bien sûr, bah, c'est c’est très bien, ce que tu dis, parce que, bah, tu avais aupr aup auparavant pu faire des des projets, en plus, sur plusieurs mois et qui se sont même très bien passés, comme tu dis, heu. Et qu'aujourd'hui, bah, tu te sens, heu, un peu perdu, heu. Tu as des doutes, au final, parce que c'est un peu ce qui est, heu, hem, c'est ce ce ce sentiment, heu, se ressent, justement, à travers tout projet créatif, hein, que ce soit pour un écrivain, si tu écris un livre, heu, pour une peinture, bah, tu as envie, heu, de de recommencer à chaque fois, de déchirer les pages, les toiles, heu et de te relancer dedans. Et puis, bah, là, d'autant plus que tu dis que c'est un projet de de grande ampleur. Donc, heu, peut-être qu'il est un peu plus grand, heu, plus important que que les précédents. Donc, heu, peut-être aussi que tu as un stress, heu, de ouais, de ne pas trop réussir et ça, je le comprends parfaitement et hem, tu dis que par exemple, aussi, heu, et bien, tu tu, dans le cadre où tu doutes, heu, de toi-même, est-ce que tu tu es, d'habitude, un peu perfectionniste, heu, au quotidien? Est-ce que c'est parce que tu veux, à chaque fois, vraiment faire le le maximum de toi-même pour sortir un très bon travail, heu, jusqu'à, parfois, viser la perfection, et c'est peut-être ça, aussi, qui te blo bloque un petit peu?
Mais, c'est ça et c'est exactement ça, en fait, c'est en fait, c'est ce sentiment de se dire: «Heu hem, mais, en fait, j'ai trouvé la solution, mais, vraiment, j'ai envie d'aller jusqu'au bout», en fait, heu, de, vraiment, heu, de creuser,- comme tu as dit- ce petit côté perfectionniste. Et puis, des fois, en fait, ça me bah, je perds du temps, heu, je perds du temps dans ces d dans ces petits moments là, heu, alors que, voilà, heu, je peux on va dire, que je peux, heu, je peux me contenter d'une solution, heu, voilà, alternative. Mais, j'essaie vraiment d'aller creuser, heu, d’aller puiser pour, heu, pour vraiment, heu, essayer de, heu, d'avoir cette, heu cette, heu, cette posture de perfectionniste, en fait et puis, heu, derrière ça me fait perdre du temps dans mes dans mes autres, heu, dans mes autres C'est ça qui c’est ça qui me qui me frustre, en fait, et c'est p c’est plus un constat, heu, global, heu heu, que je fais à un moment donné. Heu, voilà, par exemple, heu, bah, je reprends tout et je je me fais un petit, heu, un petit, heu, un petit auto questionnement. Je me dis: «Bon, voilà, ça fait un mois que je suis dessus et puis, heu, bah, j'ai pas avancé tant que ça, quoi» et c'est ça, en fait, qui me qui me qui me frustre et qui me démotive en fait, sur l'avenir. Même si, voilà, heu, comme je te l'ai dit, heu, voilà, je vais c’est pas c’est pas un un, heu, une, heu, un motif de d'abandon ou d'échecs. Mais, heu, c'est plus, voilà, le fait de de de de sentir que, bah, on on avance pas au au même rythme qu'avant et puis, derrière, bah, ça se voit, heu, ça se voit, en fait, sur les heu, bah, sur, même, le la qualité de de ce que je propose, quoi.
D’accord. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Oui bien sûr et ben tout simplement heu, hem, ben ça pourrait être effectivement, parce qu'aujourd'hui tu as un peu plus de de préoccupations dans ta vie, tu as plus de de choses personnelles, heu à gérer. Heu, peut-être qu'avant tu n'avais pas toutes ces tâches. Et puis, bah la baisse de motivation, c'est peut-être justement heu, par rapport à cette ampleur heu, du du projet. Et et concrètement, combien de temps tu voudrais à peu près consacrer heu, tu tu aimerais? Parce que, ce que ce que tu soulignes au final, c'est je le compr je le comprends parfaitement. C'est un sentiment donc de culpabilité, parce que tu aimerais passer plus de temps. Et heu et comme tu le dis, bah tu te rends compte que, des fois, tu cherches à à à trouver trop les détails, heu, à pousser alors que tu pourrais, heu heu, d'abord voir plus les bases. Tu voudrais effectivement, heu, idéalement, passer combien de temps à peu près, heu, pour que tu te sois tu te sentes, heu, du moins heu, un peu plus serein?
Mmh. Mmh. Par jour ou par, heu, est-ce que tu tu c'est par jour que tu me demandes ça? De combien de temps par jour?
Ben c'est selon, heu, selon ton on ton on ta possibilité d'emploi du temps, est-ce que c'est par jour, heu, que tu peux consacrer peut-être 1 heure ou 2, ou est-ce que c'est plutôt par semaine, heu, si tu penses que ça peut être réalisable, heu, en seulement quelques quelques heures par semaine?
Mmh par jour, je j'essaie de consacrer quand même, heu, 1 heure, 1 heure minimum, heu, à ce projet là. Et après, heu, si je peux, en fait le week-end, c'est vraiment essayer de, bah de de vraiment d'avancer, heu, de rattraper, peut-être, le retard de la semaine. Mais c'est justement ça, comme tu l'as s d si bien souligné. C'est, heu, bah des occupations à côté, heu, que ce soit la vie personnelle, la vie familiale, hem, qui rentrent en jeu, qui rentrent en compte. Donc c'est du temps, heu, que je dois aussi consacrer. Et puis, heu, et puis derrière en fait ça on va dire que je suis pas pleinement impliqué, heu, dans ce projet en fait, et c'est ça, en fait, qui me fait culpabiliser. C'est même, heu heu, lorsque, par exemple, je suis au travail, heu heu, bah ça m'arrive, hein, de de de me dire, ah bah je tr en fait, c'est c'est marrant parce que je trouve des idées, heu, des fois, heu, pendant le travail, que je ne trouve pas, heu, que je ne trouve pas quand quand je suis, heu, quand je suis sur mon PC en train d'avancer. C'est un peu marrant, en fait, j'e j'e j'essaye de, heu, c et en fait, c'est c'est c'est des, heu, bah j'essaie de le noter quelque part, hein sur mon téléphone. Mais en fait, heu, je vais dire que mon taux de d'inspiration et de d'implication est plus élevé en dehors de vraiment parce que, peut-être, que je me fixe heu, peut-être, heu, des des objectifs un peu, heu voilà qui qui heu, je voudrais dire, qui me stressent mais qui me qui me qui me ne me permettent pas d'avancer dans les meilleures conditions quand je suis, heu, devant mon PC, en train d'écrire, en train d'avancer et de chercher des pistes. Bah c'est pas la même chose que quand on est un peu plus relâché, quand on est en balade, heu, en famille, heu heu, voilà à l'extérieur ou voilà, on est un peu plus, heu, relâché, inspiré, en fait. D des fois, il y a j'ai j'ai des idées et puis je me dis: «Bah pourquoi je trouve pas des idées comme ça, heu heu, quand je suis vraiment devant devant m mon PC» et c'est ça en fait, c'est c'est un sentiment supplémentaire qui s'additionne à tout à tout ça qui et et c'est ça en fait. Et c'est vrai que des fois aussi, j'utilise ce petit ces petits moments là, vraiment pour, heu, bah, pour, heu, essayer de d'avoir un temps de réflexion et puis derrière, heu, pas oublier ce que, ce, heu à quoi j'ai pensé oui.
Moui. Oui. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui, bah c'est ça. Oui. Bah, tout à fait, bah, c'est ça, au final, heu. Et tu tu te rends compte, toi-même, et ça, franchement, c'est, c'est, c'est très bien parce que, heu, ben, comme tu le dis, tu es tu es plus efficace, plus productif, heu, quand tu n'y penses pas, quand tu te balades ou quand tu es, en train, de faire autre chose. Et c'est franchement aussi très bien de de noter, heu. C'est ce que j'allais te dire, de noter, heu, chaque idée qui te traverse l'esprit, sur le téléphone ou sur un papier, parce que c'est encore mieux de l'écrire, heu, noir sur blanc. Et hem, justement, ce que tu pourrais peut-être aussi faire, bah, c'est t quand tu te consacres, heu, une heure alors c'est bien, justement, de voir une heure et pas forcément plus, parce que, si tu fais plus, bah, c'est là que tu vas être frustré, heu, de bloquer. C'est plutôt bien de faire des des petits créneaux, heu, 1 heure ou même, parfois, 1/2 heure où tu te consacres qu'à ça. Et puis, bah, c'est de noter, à chaque fois. Et puis peut-être, heu, comme tu l'as dit, par rapport aux objectifs, heu, de te fixer d'abord des petits paliers, des petits objectifs, de viser petit, petit à petit, plutôt que des gros objectifs, tout de suite, qui vont te démoraliser, heu, ou tu vas culpabiliser parce que tu avances pas. Donc, ça va être ça, au final, de viser des petits paliers, des petits objectifs, heu, de de penser, justement, heu, à les noter quand, heu, tu ton esprit est ailleurs, hein, comme tu le dis, quand, heu, tu tu rêvasses un petit peu. Et puis, bah, peut-être aussi, heu, de demander des conseils, heu, à ta famille ou ou à des amis, si et ce qu'eux, ils en pensent, heu, de de ce que tu viens de penser, là, de ce que tu viens d'imaginer, heu, si ça peut tenir la route, heu, s'ils peuvent un petit peu te conseiller ou te rassurer aussi, ça pourrait être, heu, et, ça pourrait être pas mal.
Ouais. Non, non. C'est clairement ça. C'est je pense que c'est petit à petit que que j'arriverai à trouver un en fait, heu, une voie, vraiment, heu une routine que j'instaurerai, puis qui sera, heu qui me permettra d'être plus efficace. Heu, bah, en tout cas, je te remercie beaucoup pour tes conseils, heu, voilà, qui m'ont fait, heu, quand même, heu, réfléchir et et à certains, de des de tes conseils auxquels j j'avais pas réfléchi. Donc, heu, bah, je tiens à te remercier, heu, par rapport à cela.
Bah, il y a pas de souci, je me fais vraiment pas d'inquiétude pour toi, heu. Tu as déjà réussi, heu, dans le passé auparavant, à faire d'autres projets qui ont très bien fonctionné et heu, bah, tu as l'air, quand même, heu, plein de bonne volonté et heu, tu as les cartes en main, donc, heu. Il y a pas vraiment pas de problème, il faut pas se mettre trop de pression et tu y arriveras sans stress.